Э, у меня есть такая ситуация в жизни, на и возникла она, ну, какое-то время назад. А, э, дело в том, что мой муж- он довольно часто критикует мой выбор к или какие-то решения. Не то что как-то жестко критикует или, а, что-то такое высказывает, чтобы сделать мне как-то, м, неприятно или больно. Но он такой, как бы, прагматик, в принципе, а, ф по жизни. И он, э, при этом при всём еще, м, ну, немножко у него есть, на самом-то деле, какого-то негативного взгляда на жизнь.
Мгм. Ага. Я поняла.
И он все свои шаги просчитывает просто как в шахматной какой-то игре, э, там, да, на несколько, м, вообще шагов вперед. Даже <laughs> десятков, мне иногда кажется. А, у меня совсем <clears throat> другой подход, а, и я могу, может, просчитать на 1 шаг вперед, ну максимум на 2. А, и когда я, например, что-то говорю, он как будто ищет вот в моем выборе или решении больше как какую-то, э, знаешь, как вот
Мгм.
в проблему или, м, какое-то препятствие. И тем самым он меня демотивирует на принятия какого-то решения или, а, демотивирует мой выбор. То есть это, грубо говоря, когда я там с горящими глазами ему что-то говорю, он сразу-то вот так на меня смотрит и начинает мне говорить, вот, почему вот этот план может провалиться. И, м, мне от этого становится, как-то вот, я больше не хочу ничего делать, потому что я не чувствую, что ли, поддержки какой-то, да. Что в всё, все мои планы, все мои выборы, э, уже обречены на на провал по его, а, мнению.
Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Я прекрасно понимаю, о чем ты, а, это действительно очень неприятно, когда критикуют или, в принципе, ставят под сомнение какое-то твоё решение, а, выборы, а. Поэтому очень логично, что тебя это демотивирует и делает тебе неприятно. А как, в принципе, часто, ну, или в каких конкретных ситуациях происходит вот эта критика?
Мгм. А, ну, ам, на самом деле это происходит, э, вот я, кстати, н не задумывалась над тем, как часто, ам, но, скажем, но обязательно это произойдет там раз в неделю, да, там или даже иногда Да, нередко. Ам, и, а, что-то меня е э, ты спросила, как часто, а 2? Мгм. В каких ситуациях. Ам, ну, вот, скажем, да, а, любая ситуация, которая требует какого-то изменения, а изменения они происходят, ну, довольно часто в жизни у в у меня, по крайней мере, да. А, ну например, ам, м, нам сейчас нужно переезжать, и я <clears throat> строю план на переезд. У него свои скорости, у меня свои скорости. И вот он мне объясняет, почему мой план не сработает. Или, например, а, я решила продолжить учебу, и вот он мне объясняет, с какими трудностями я столкнусь, а, и вообще нужно ли мне это. Я должна об этом очень хорошо подумать, если мне это нужно. Хотя он прекрасно знает, что я очень прямо вот как бы, да, хочу этим заняться. Ам, или, скажем, например, если, ам, нам нужно будет там с с сделать какой-то там, не знаю, подарок на день рождения его папе, который скоро будет, э. Я высказываю идею, а он мне говорит, почему вот эта идея не очень хорошая. То есть вот такие вот ситуации, да. Но, в принципе мгм. В разных сфера да, в разных сферах. То есть это не то что там по одной какой-то конкретной ситуации, да, а вот каждый раз, когда вот у меня есть идея, он эту идею зарубает на корню. <chuckles>
Мгм. Ого, но он не редко. Да, как часто и в каких ситуациях? Мгм. Ага. Мгм. М, ну, действительно ранящие такие моменты. Ага. А, ну это нехорошо, естественно. А пробовала ли ты обсуждать это с ним и объяснять, что: тебя это демотивирует, тебе делает это неприятно, что тебе нужна от него поддержка?
Мгм. Да, я ему об этом говорила, но он мне на это говорит, что: "Ам, я просто пытаюсь показать тебе взгляд на ту же самую ситуацию с другой стороны для того, чтобы ты нашла в этом, а, какие-то, что ли, да, э, такие стороны, о которых, может быть, ты не подумала, и тебе так легче будет принять решение, потому что все решения же всё равно за тобой".
Мгм. А, ну, если, а, хочешь, я могу тебе, а, дать несколько советов по этому поводу.
Вот. Мгм. С удовольствием послушаю.
Э, я думаю, если такое обсуждение, в таком ключе, э, не принесло тебе желаемых результатов, э, то, э, я думаю, что можно выставить и выстроить эти границы, э, немного жёстче, но не в плане агрессии, а в плане, а, сказать ему, что а я не хочу от тебя советов, о которых я не просила
Мгм.
"давай сделаем правило, что ты будешь мне давать совет, если я конкретно к тебе пришла с просьбой, э, что-то мне посоветовать или как-то меня направить".
М. <smacks lips> Можно попробовать, но он может, мне кажется, даже немножко на это обидеться, но так, э м, на полдня, он м. <chuckles>
Э, ну как бы его обида <chuckles> на полдня может, э э, решить, э, твои, так сказать, постоянные, э, обиды, вот это вот выслушивание критики. Ам, можно взять и другой подход, можно вот даже можно эмоционально объяснить ему, что, э, там да, ты понимаешь, что он исходит с может даже с хорошими намерениями, тебе даёт эти советы, а, но вот честно ему сказать, как на тебе это сказывается. Что тебя это обижает, огорчает, что ты воспринимаешь это как, ам, его неуверенность в тебе, его сомнения каких-то твоих личных навыков и талантов. Вот как больше работать на эмоцию.
<laughs> Мгм. Мгм. Да, это, кстати
Могло бы так получиться у вас?
Да, вот это, кстати, бы точно сработало, я думаю. А, как бы больше что ли говорить о м Как я себя ощущаю, нежели Н-да, вот в этой ситуации, нежели чем а, как бы ему говорить, что вот, э Да, как какое-то обвинение на него. Ам, да, потому что тогда он очень так на это реагирует всегда очень болезненно.
Конечно, да. Остро, да. А, ну да, я думаю, что лучше не начинать с обвинения, оставить это как, э, план C скажем так. А, но, а, вот именно просто искренне объяснить, что, а, ты хочешь тоже преуспеть и принимать какие-то, а, решения без его, а, влияния и хочешь чтоб он наоборот показывал тебе, что он тебе доверяет. А, а иначе можешь тоже под таким соусом это сделать, что, а, вот этой постоянной критикой он, а, даёт тебе понять, что у него нет доверия к тебе, к тому, что ты можешь сама принять правильное решение. А, и он уже может, там, ну, как бы дать ему тоже возможность выговориться, там. Почему вот он считает, что тебе всё время нужны советы? Ну, вот искренне, почему у него такая позиция, что он д что он думает, что ты без его совета не обойдешься, так сказать.
Мгм. Мгм. <chuckles> Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Да, это, кстати, вот. Я этот вопрос ему никогда не задавала. <laughs> А, мгм.
Ну да, можно спросить, там: "Ты мне не доверяешь или, а, там, ты искренне за меня переживаешь? Ну, вот откуда исходит вот это вот постоянное желание, а, дать непрошенный совет или критику?"
Мгм. Мгм, да. Да, это вообще супер на самом-то деле идея- с этой стороны подойти. Я потому что даже как-то никогда и не задумывалась на эту тему, да. То есть мы же 2 взрослых человека, когда он принимает какие-то свои решения, я просто знаю, что он принимает, э, какое-то своё решение, да, и, э, а, даже если он совершит какую-то ошибку, это будет его ошибка, он на ней научится, и поэтому я его просто поддерживаю в его решении. Но да, а так я чувствую себя, как будто я там, не не знаю, не взрослый человек, что ли, что я не могу своё решение принять, да? Что меня там нужно всё время, а, как контролировать, э, чтобы я там не оступилась и так далее. Может, это, конечно, такая форма заботы, но она очень напрягает, если честно.
Конечно. Само собой. Вот вот. Конечно, я прекрасно понимаю, о чём ты, что не хочется, чтобы к тебе твой любимый человек относился как к какому-то <chuckles> неполноценному, э, участнику принятия решений. Поэтому, я думаю, озвучить свои эмоции, мысли, э, нужно обязательно, и, а, может, даже в следующий раз, когда он опять даст тебе какую-то критику или совет, а, либо начать этот разговор, либо, ну, просто спокойно сказать, и, может, со временем это на него повлияет, а, там, тихим спокойным темпом, тоном, что, а, там, спасибо за совет, но вот именно сейчас мне просто нужна твоя, а, поддержка и чтобы ты мне доверился, там. Ты можешь это сделать для меня?
Мгм. Мгм. Мгм мгм.
И мне кажется, если так мягко ты это преподнесёшь, то это, наоборот, может его, как, впечатлить. Что ты, как, уверена в своём выборе и, в то же время, как-то его успокоить, и дать ему понять понимание, что ты знаешь, что ты делаешь, и это у тебя рассудительное такое решение. Без, а, там какой-то ссоры, что: "Не нужно мне советов, я сама". <chuckles>
Мгм. Мгм мгм. <laughs> Да да, это Я замечала, что вообще, на самом деле, вот такой вот спокойный, ровный, а, и довольно доброжелательный, но при этом уверенный тон голоса, он как раз таки и, э, вот, да, и придаёт, э, вот всей этой ситуации такую у уверенность, что и н к ссоре не располагает. То есть это очень очень важный момент. Просто тяжело бывает себя да, тяжело бывает себя сдержать на эмоциях, но это очень хороший совет ты сейчас мне дала. Я вот, э, в следующий раз обязательно постараюсь это сделать вот именно таким тоном. И я думаю, кстати, это довольно хорошо сработает. Спасибо тебе большое.
Мгм. Да, главное- без агрессии. Конечно. Ой, я надеюсь, что это поможет, и я желаю тебе удачи. У вас всё будет хорошо!
Спасибо.